Iya, betul betul. Iya, mengerti mengerti, heeh.
Tidak kasihan. Ya, jadi, tidak ada yang ditutup-tutupi, gitu loh.
Heeh, iya. Jadi, enggak, apa ya, kalau misalnya dilihat secara kasihan memang jadi, eee, kitanya jadi kayak sebel, gitu ya, Mbak, ya, makanya kita enggak mau ngasih tahu kalau kita itu sedang sakit, seperti itu mungkin, iya. Iya, sih, bukan gengsi itu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang, eee, persahabatannya ada kan yang persahabatan dangkal, mungkin malah bisa disebut sebagai hanya berteman, gitu kan. Jadi, mungkin dia nggak mau ngasih tahu kalau dia sedang sakit atau sedang kesusahan, gitu, kan. Bisa jadi seperti itu. <chuckles> Heeh heeh. Mhm?
Kayak gitu. Betul. Iya. Iya? Oh, iya. Mhm. Ya, bisa jadi, sih. Tapi, memang dalam persahabatan itu, eee, hal yang sangat, eee, penting sekali yaitu komunikasi.
Mhm mhm. Iya? Oh, iya, betul, sih. Komunikasi itu memang penting, betul betul, iya.
Itu bagaimana betul. Karena kan, eee, kalau a banyak hal yang terjadi tuh hanya karena, apa ya, salah mmm, miskomunikasi, katakan gitu, ya. Jadi, bagaimana kita berkomunikasi dengan sahabat kita itu sangat penting. Kalau sudah menjadi sahabat, berarti kan kita tahu betul ya, eee, seluk-beluk pribadi sahabat kita itu. Jadi, pasti kita tahu dong bagaimana cara berkomunikasi dengan sahabat kita. Kan, eee, beda ya, neng eee, perlakuan atau komunikasi kita dengan sahabat, dan orang lain, maksudnya yang sekedar teman, atau orang yang baru kenal, itu kan beda.
Heeh. Mhm, mhm. Mhm? Betul. Iya. Mhm. Iya, iya, pasti berbeda.
Nah, kalau udah sahabat kan berarti memang yang sudah dekat banget kan, udah tahu seluk-beluknya, <chuckles> gitu.
Mhm, iya. Heeh, bisa kalau misalnya lagi diem juga enggak enggak jadi terasa aneh, ya, Mbak, ya, kalau sama sahabat itu. Heeh, enggak usah ngobrol juga tahu, dia kena ngapa lagi apa, maksudnya, memikirkannya kayak harus kayak gimana gitu kan, mau li dia mau diem, eee, kita juga diem aja, gitu. Jadi, kalau misalnya memang ada waktu untuk ngobrol, kita baru ngobrol juga, gitu. Heeh.
Iya, mhm. Mhm. Iya. Mhm. Ya, kita yang tau lah selanya. <chuckles>
Mhm. Heeh, bener bener.
Kapan, bagaimana, gitu, kan.
Heeh.

Iya. Terus selain itu juga mungkin, Mbak, selain jarak, itu kayak, eee, ini enggak sih, kayak tadi kan sudah beda aktivitas, terus kadang kan sudah ada, eee, prioritas-prioritas tersendiri kayak udah berkeluarga atau gimana gitu heeh.
Iya. Iya. Betul. Oh, itu juga. Mhm. Nah itu juga berpengaruh. Eee, kurangin juga berpikiran negatif tentang sahabat. Kadang, eee, kita tidak tahu, tidak menggali dalam kenapa kok tiba-tiba sahabat kinai kita ini jarang menghubungi atau susah dihubungi gitu ya. Bisa jadi ada sesuatu masalah yang terjadi, entah sakit atau sedang mengalami sesuatu hal yang dia sendiri tidak tahu bagaimana harus keluar dari masalah itu sehingga tidak, apa ya, enggak ada pikiran, "Aku harus kontak sahabatku yang ini." Eee, kadang kan kalau orang lagi yang, apa ya, eh, sangat panik atau dilanda suatu masalah yang membuat dia tidak bisa berpikir jernih, itu kan memang enggak, apa ya, enggak bisa disalahkan, kadang enggak bisa kepikiran mau mau bagaimana, mau kontak siapa, itu enggak ada, gitu loh.
Mhm. Oke. Mhm mhm. Wah, oke oke. Mhm. Heeh. Oke. Iya. Lagi susah ya? Mhm. Mhm. Iya. Enggak kepikiran? Iya, Heeh. Setuju setuju. Iya. Terus mungkin kalau misalnya kepikiran ah, iya benar. Sakit juga jadi enggak bisa ini ya, Mbak, ya, jadi enggak bisa komunikasi, mengkomunikasikan, memberi tahu sahabatnya bahwa dia tuh sedang ini ya, sedang ada kesusahan gitu ya, Mbak, ya?
Nah itu atau mungkin sakit, iya toh? Mhm. Betul sekali atau mungkin sedang merahasiakan sesuatu. Misalnya kayak tadi, ternyata sakit parah. Sakit parah tidak ingin membuat jadi beban gitu kan, jadi, eee, dirahasiakan dan menjadi sangat pendiam karena iya mau, eee, dia selesaikan sendiri, maksudnya tidak mau orang lain ikut kepikiran, gitu loh.
Mhm. Gimana tuh? Heeh heeh. Aduh, iya. Heeh. Enggak sehat. Mhm. Mhm. Iya. Oh, jadi menjaga perasaan sahabatnya, jadi enggak mau ngasih tahu gitu. Oke oke, bisa bisa.
Mhm. Iya. Tidak mau dikasihani, ada juga toh.
Mhm, sih. Heeh. Ada iya, kalau itu berarti gengsi ya, Mbak, ya kalau misalnya enggak mau dikasihani? Eee, gengsi enggak mau di be itu a, bisa enggak?
<chuckles> Eee. Eee, sebenarnya hanya, eee, bukan gengsi sih menurut aku, kan ada beberapa hal itu yang perasaan ini, eee, "Aku tidak suka kalau orang melihat aku itu kasihan." Gitu.
Berapa ya? Mhm. Oke, oh, iya iya. Mmm.
Karena, eee, di dalam diri itu justru kita menjadi down gitu, tapi perlu karena itu kan tidak murni orang, apa ya, sikap orang kepada kita kalau karena kasihan ya, tapi kalau orang tidak tahu, katakan ad eee, ak eee, kita sedang sakit gitu ya, sedang sakit parah, orang enggak tahu kan itu normal ke kita sikapnya.
Heeh. Mhm. iya. Heeh.